อ๋อ ได้ค่ะ คืออันนี้เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มันแตกต่างจากที่เดิมเนาะ เนื่องจากว่าทางเนี้ยเป็นคนภาคใต้นะคะ แต่ว่าวันนั้นน่ะได้ไปเที่ยวที่ภาคอีสานค่ะ แล้วก็มันเป็นงานบวชของเพื่อน ค่ะ ก็เลยไปร่วมงานบวชของเพื่อนที่ภาคอีสานกันอะเนาะ แล้วก็ อ่า ในวันที่ อ่า เขา เขาเรียกจะ เป็น เป็นนาคก่อนสินะคะ เป็นนาคก่อน ในวันที่เขามีพิธีการที่เขาจะปลงผมกัน อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ก็จะเป็นบุคคลในบ้านเนาะคะ ก็จะมีการเชิญพระ เชิญ อ่า นิมนต์พระมา เชิญบุคคลสำคัญมา อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีการตัดผมกัน อะไร อะไรอย่างเงี้ย มันก็คล้าย ๆ กันกับของภาคใต้เหมือนกัน มันก็ปล่อยผ่านไป พอมันถึงช่วงที่เขาจะแห่น่ะค่ะ เขาจะมีพิธีการแห่นาคเนาะ พอมีการ อ่า ตัดผม ปลงผม โกนผม เรียบร้อยแล้ว แล้วก็นาคเขาให้ใส่ชุดขาวนะคะ แล้วก็จะมีพิธีแห่นาคกัน พิธีแห่นาคนั่นก็ เขาก็จัดขบวนด้านหน้า ขบวน ขบวนแห่ทีม ของ เครื่องใช้อะไรใด ๆ ที่นาคเขาจะเอาไป จะเอาไป ไป ไปใช้ที่วัด อย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็ ก็จะเป็นเรื่องปกติไป แล้วมัน ที่มันเกิดเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกประทับใจกับวัฒนธรรมมาก ๆ ก็คือในทุก ๆ ในทุกบ้าน ทุกหลัง ที่นาคเขาเดินผ่านไปอะค่ะ ที่เขาแห่ผ่านไปอะในทุก ๆ หลังเนาะ คุณตา คุณยาย คุณปู่ คุณย่า ท่านก็จะใส่ชุดขาวกันหมดเลย แล้วท่านก็จะมานั่งที่หน้าบ้าน แล้วก็นั่งพื้นด้วยนะคะ จะนั่งพื้น แล้วก็จะมีผ้าผืนหนึ่งปูเอาไว้ด้านหน้าของท่านทุก ทุกคนเลย แล้วพอนาคเดินผ่านอะค่ะ ทุกคนเขาก็จะ ล ก้มกราบ ทั้ง ๆ ที่นาคอะยังไม่ได้บวชเป็นพระเลยนะ ยังเป็นแค่นาคที่ใส่ชุดขาวอยู่อะ เราหันไปมองแล้วแบบรู้สึกแบบ เออ ประทับใจมาก เพราะว่า อ่า พอเราเห็นอย่างนั้นแล้วอะค่ะ คือ พ บ้านเราอะมันไม่มีแบบนี้ คือนาคเดินผ่าน ก็คือนาคเดินผ่านไป อย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็แค่ เออ ก็อาจจะเดินออกมาร่วมขบวนแห่ หรือ หรือไม่ก็แค่แบบยืนดูอยู่เฉย ๆ อะไรอย่างเงี้ย ก็ยังไม่แบบว่าอินกับกราบไหว้ ทำอะไรประมาณนั้นน่ะค่ะ แต่พอเห็นทางนี้แล้วแบบ โอ้โฮ แบบ คุณตา คุณยาย เขา ใช่เขามาปู ปูผ้า แล้วก้มกราบ ในขณะที่นาคยังเป็นนาคอยู่อะค่ะ คือยังไม่ได้เป็นพระเลยอะ แล้วแบบรู้สึกถึงความเคารพ แล้วก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก ๆ เลย จากที่นั่นเลยอะค่ะ อืม
ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อ ค่ะ อือ อ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อืม อือฮึ อ อา ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ๆ ค่ะ อือ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อือ เป็นคนละแบบ อืม ๆ ค่ะ อืม ค่ะ ประทับใจใช่ไหม? อืม อ อืม ค่ะ อืม ค่ะ แล้วอย่างงี้อะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ คร่าว ๆ ว่า แล้วของที่ทางภาคใต้เป็นแบบไหนอะคะ?

อ๋อ ถ้าขัดใจอะไม่มีเนาะ แต่ว่าจะมีเรื่องนี้ที่แปลกใจ ที่ ที่ท่านมา ปู ปูผ้ามา กางผ้ากันไว้ แล้วก็ก้มกราบ แล้วก็จะมีอีกเพิ่มเติมก็คือ ในระหว่างที่เดินผ่านไปอะค่ะ พอผู้เฒ่าผู้แก่เขาก้มกราบกันแล้วเนาะ เขาก็จะลุกขึ้นมา แล้วก็ เขาก็จะเอาเงินเนี้ยค่ะ แล้วเขาจะเงินไปหยอดใส่ในบาตร ซึ่ง ซึ่งบาตรอันนั้นน่ะมันยังเป็นเหมือนแบบอุปกรณ์ ที่ ที่จะเอาเข้าไปที่โบสถ์อะค่ะ คือ คือนาคเขายังไม่ได้ถือเนาะ มันยังเป็นอุปกรณ์ ที่ ที่ญาติพี่น้องเขาเป็นคนถืออะ แต่ว่าเขาก็จะเอาเงินน่ะมาหยอดใส่ในบาตรกันไว้ ทุกหลังเลยนะคะ ไม่เว้นแค่เฉพาะหลังนี้ แล้วพอเดินไปอีกสักหน่อยอะก็จะมีการ เอ่อ เป็น เป็นของ เป็นของ เป็นของทานน่ะค่ะ ที่เขา ที่เขาใส่ถุงเอาไว้เรียบร้อยแล้ว หรือบางที่เขาอาจจะแบบห่อเป็นใบตองด้วยก็มีอะค่ะ ซึ่ง ใช่ ซึ่งมันน่ารักมาก แล้วเขาก็มาใส่บาตรกันน่ะ
ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อือ อืม อืม เตรียมไว้ อืม อ เป็นเหมือนแบบการสนับสนุนใช่ไหมคะ? เป็นเหมือนการแบบ อ่า สนับสนุน อ่า ให้ ให้นาคได้ อืม อืม
ซึ่งเป็นอะไรที่แบบ เออ เออ ดูแล้วแบบ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ประทับใจค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วระหว่างทางเดินไปกว่าจะไปถึงวัดอะเนาะ ก็คือบาตรอะ มันก็ มันก็เต็มเลยนะ เต็มบาตรเลยนะคะ ทั้งของที่เป็น อาหาร ทั้งที่เป็นเหรียญ เป็น เป็นเงิน อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะ เอาไป เอาไป อ่า คุณญาติ ๆ เขาก็จะเอามาเก็บใส่กระเป๋า หรือ อ่า ถุงอะไรกันไปอีกรอบหนึ่งอะค่ะ แล้วก็จะเป็นบาตรโล่ง ๆ ก็ยังมีแบบทยอยใส่กันมาเพิ่มเติมได้อีก แล้วก็จะมีแบบที่เป็นเด็ก ๆ ด้วยนะคะ ที่เขาแบบวิ่งกันเข้ามา แล้วก็มาร่วมขบวนแห่ด้วย มีนะ ใช่ ใช่ค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ๆ เข้าไปในวัด อือฮึ อือ อืม อือ อืม อือฮึ อ๋อ น่ารักมาก ๆ เลย ก็แบบเป็นเหตุการณ์ที่แบบอบอุ่น เป็น เป็นวัฒนธรรมที่แบบ อ่า น่าชื่นชม น่า อบอุ่นมากเลยเนาะ แล้ว อ่า แล้วไม่ทราบว่า เอ่อ ครั้งเนี้ยค่ การที่ได้ไปร่วมงานในครั้งเนี้ย ทำให้แบบ อ่า มีความรู้สึกว่า อ่า เปลี่ยนแปลงความคิดของคุณ อ่า เกี่ยวกับ อ่า ภาค ภาคอีสานบ้างไหมคะ? ว่า เรา เราเคยมองว่า เออ ที่ ที่นี่เราเคยตั้ง อ่า เป้าหมายไหมว่า เออ ที่ภาคอีสานน่าจะมีวัฒนธรรมแบบนี้ พอเราไปเจอปุ๊บด้วยตัวเองน่ะค่ะ มีอะไรเปลี่ยนแปลงความคิดของเราบ้างไหมคะ?
เฟิน ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ฮะ จ้ะ